Sinigang, sinigang.
Imbis hinahalo? Hmm, kamatis? Ah, kamatis, ay oo naman siyempre, mas maraming kamatis mas masarap, 'di ba?
Oo, oo. Mm. Hmm, totoo, <laughs> totoo. Pero ikaw ba sa adobo, paano mo siya kumakain ka ba ng adobo?
Mm. Oo, paborito ng mga tao dito yan na niluluto ko.
Pi yes, pinakamadaling lutuin kumbaga. Anong pinaka ad anong adobo ang pinakagusto mo, um, baboy ba, manok?
Oo. Mm. Ah, manok, tapos merong atay-atay, atay balun-balunan. <laughs> 'Di ba't mantika.
Yes. <laughs> Hmm. Magkakasundo tayo, totoo. Paborito ko din yan. Mm, mm, tas lag aanghangan mo, lalagyan mo ng sili, mahilig ka ba sa maanghang?
Oo, kaya nga, eh, tapos maraming sili. Oo. Oo. Oo, dalawa kami ng partner ko. Kaya 'pag nag-a-adobo kami, yung unang luto, yung unang pa ano niya, may mga sabaw pa, i hinihiwalay ko na for kids, tapos kaming dalawa ng partner ko, tinutuyo no'ng amin, tapos maraming sili. Ikaw ba?
Okey. Mm. Mm. Oo. Oo. Okey, okey. Mm, ako kasi, ang hilig ko talaga sa adobo din, eh, 'yong manok, tapos sabayan mo ng may itlog, ayan. Gusto ko ng adobong may itlog, tapos hindi kasi ako, o ah, hindi ko naman sa hindi gusto, pero gusto ko kasi sa adobo may sabaw. Para, at least, alam mo yun, may sabaw na yung pagkain mo, mm. Mahilig kasi ako sa adobong may ah, I mean, mahilig ako sa pagkaing may sabaw, <scoffs> kaya ayoko ng adobo na, tuyo, oo. Pero ikaw ba, matanong lang kita ha, mukha magkakasundo tayo sa pagkain. <chuckles> Mm, sa tingin mo, pa'no naipapakita ng pagkain, yung, siyempre nabanggit mo na rin kanina, asawa o anak, yung pagkain ng pagmamahal o pagkakaisa sa loob ng pamilya?
Mm. Oo. Ay, oo, oo. <chuckles> Oo. Mm. Ah, sarsa, oo. Mm. Ah, kaya. Hmm. Tuyo. Hmm. Ay. Mm. Kaya nga, eh. <chuckles> Mm. Mhm. Oo.